Jadi gini ya akhir-akhir ini itu aku tuh kayak nggak bisa lepas gitu dari ngecekin akun mantanku. Padahal aku tuh udah putusnya kayak, 5 bulan lalu gitu cuman, entah kenapa dari terakhir kali putus dari, mmm, H plus 1-nya putus sampai sekarang tuh aku tuh kayak, ketagihan gitu untuk ngecekin akun mantan gitu kan. Tapi menurutmu ini hal normal atau enggak sih soalnya aku ngerasa kayak, kayaknya ini nggak normal deh, kayaknya ini bukan hal yang dilakukan orang-orang gitu, karena kan biasanya orang-orang kayak, ya udah lupa gitu kayak orang-orang punya aktivitas gitu. Nah, aku tuh kayak ngerasa aku tuh nggak punya aktivitas jadinya aku tuh kayak, ngecekin akun mantan gitu loh setiap hari. Nah menurut kamu nih hal normal nggak?
Iya. <chuckles> Eee, bentar bentar, ini mantannya 1 kan? 5 bulan yang lalu tuh?
Iya betul, cuman 1 doang. Tapi kayak susah lupa gitu kayak aku ibaratnya pengen tahu ya apa yang dia lakuin, terus dia ngepost Instagram apa gitu, kayak, mmm, dulu tuh ibaratnya selalu dikabarin kan tiap hari terus kayak tiba-tiba putus aku tuh jadi kayak butuh kabarnya gitu ibaratnya. Nah aku tuh, kayak nggak bisa lepas ngecekin akunnya karena emang aku pengen tahu kabarnya apakah dia sehat atau enggak gitu.
Iya iya. Mhm. Tapi ini beneran udah putus enggak? Atau memang putus secara sepihak gitu, awalnya?
Mmm, ini emang putus sih, waktu itu aku yang putusin gitu kan, terus kayak dia itu bilang iya padahal aku tuh berharapnya dikejar, ngerti nggak sih kayak <laughs> kayak, eee, ternyata sama dia diiyain dan dia kayak bener-beneran cuek gitu yang kayak, "Oke," gitu, dia pergi gitu. Nah aku tuh kebingungan karena biasanya selama ini aku beberapa kali pacaran tuh kayak, mmm, yang cowok tuh kayak, "Ih jangan putus dong, jangan putus," gitu. Nah baru kali ini doang ini cowok itu kayak, eee, "Oke, kalau itu maumu," gitu kan, jadi aku bingung ya, terus akhirnya mungkin itu yang bikin aku susah move on, jadinya aku tuh kayak bertanya-tanya gitu kan apa yang di pikiran dia, gitu.
Hmm. Oh! Iya. <laughs> Iya. Mhm, hmm. Heeh. Oalah, jadi intinya waktu itu tuh tiba-tiba setelah 5 bulan kalian pacaran, kamu, eee, menguji dia atau memang beneran pengen putus tuh?
Mmm, sebenernya aku tuh tipikal cewek yang suka menguji ya, maksudnya kayak, eee, kalau misalnya, eee, kamu beneran cinta setidaknya kamu ini nggak sih mempertahankan gitu nggak sih? Tapi itu mungkin mindset-ku dulu ya sekarang udah, lebih sedikit berubahlah gitu, nah, mmm, waktu itu kayak udah jalan, sekitar 8 bulan cuman kayak, mmm, waktu itu LDR kan kayak dia itu kuliah Malang terus aku tuh di Surabaya gitu, terus kayak udah jelek kan kalau misalnya nggak pernah ketemu tuh komunikasinya kan buruk banget ya karena, mmm, komunikasi via chat itu beda gitu loh dan di situ tuh kayak, mmm, ya aku nggak ngetes sih cuman kayak ini kayaknya nggak bisa dilanjutin deh kalau LDR gitu. Tapi dia juga, di sisi lain nggak punya usaha untuk memperbaiki hubungan gitu jadinya, mmm, aku ngerasa kayaknya ini nggak bakal berhasil gitu loh kalau dilanjutin.
Oh. Iya. Iya. Mhm. Iya. Oh, jadi awalnya memang, ada percikan-percikan akhirnya kamu putusin, "Ya udah deh, kita, eee, nggak bakal bisa lanjut," gitu kan?
Iya, betul betul.
Mhm, nah berarti kan, eee, kamu masih ada, tadi ya, ada harapan sedikit terus tiba-tiba, eee, sekarang ini pengen apa sih namanya, ngecek-ngecek kabarnya dia gitu kayak gimana, terus sekarang dia lagi ngapain, nah itu tuh maksudnya pengen cari kabarnya aja atau memang pengen balikan tuh? Gimana tuh? <laughs>
Nah, s eee, sebenernya lebih ke pengen balikan ya, <chuckles> cuman aku tuh nggak pernah ya sepanjang sejarah aku itu, aku ngajak balikan kayak aneh banget nggak sih di eee, di dunia kita ini kalau misalnya yang cewek itu ngajak balikan gitu. Karena, mmm, bisa dibilang ya ini tuh mantan aku satu-satunya yang aku sukai gitu loh, jadi kayak, ibaratnya kalau dulu-dulu aku punya pacar itu tuh kar aku tuh, eee, ditembak gitu kan istilahnya ditembak, terus diterima, aku tuh nerima karena cum karena mereka cuman suka aku gitu bukan karena aku suka mereka terus mereka ganteng baik gitu, enggak, karena kayak, aduh kasihan nih karena dia udah suka aku terus aku terima. Nah, yang ini itu tuh enggak, jadi kayak dia itu, mmm, ganteng, pinter, terus tajir juga, <chuckles> tajir juga jadi kayak, eee, kombonya perfect banget. Iya dan, mmm, pokoknya itu kayak, alim gitu loh kayak dia tuh, eee, pinter ngaji gitu kan, pokoknya bagus semualah maksudnya kayak nggak ada keburukan di cowok ini gitu, biasanya kan aku tuh gampang ilfil gitu loh, tapi kalau yang untuk cowok ini aku nggak ilfil. Nah aku tuh pengen balikan tapi kayak nggak tahu gitu loh jadi kayak, ya aku jadinya, mmm, meriksain akun media sosial dia terus gitu.
Iya. <laughs> Mhm. Oh. Iya. Iya. <chuckles> Iya. Oh. Aduh. <chuckles> Lengkap ya. Mhm. Iya iya. Iya bentar bentar, ini ada yang patut dicurigai nih, apakah dia benar-benar se-perfect itu atau memang cuman dalam bayangan kamu, gitu? Kan baru kenal 5 bulan nih ya, <chuckles> baru kenal 5 bulan tuh, terus, eee, kamu udah apa, ngebayangin dia itu bener-bener perfeksionis gitu eh, perfeksionis, perfect banget gitu. Jadi apa ganteng iya, pinter iya, tajir iya, alim juga iya. Nah udah pernah belum ngecek, eee, kebenarannya si dia itu bener-bener kayak gitu gitu ke temennya, apalagi kan kalian LDR gimana tuh cara, eee, ngebuktiin kalau si dia itu beneran yang ada dalam bayangan kamu, gitu?
Iya. <laughs> Heeh. Heeh. Heeh. Heeh. Mmm, oke oke. Jadi ni aku excited banget ya kalau cerita tentang cowok ini tuh, jadi sebenarnya sebelum kita LDR dulu itu kita satu SMA jadi, eee, dia itu kakak kelas aku gitu dan, mmm, selama perkenalan perkenalannya itu 3 bulan terus kayak, eee, pacarannya itu sekitar 7 bulan, terus kayak momen-momen nggak jelasnya itu 5 bulan gitu. Jadi kayak lumayan lama heeh, jadi kayak sempet nge-date beberapa kali waktu satu kota gitu dan, nge-date-nya itu kayak bareng-bareng gitu loh sama temen-temen aku jadi kayak sering double date, triple date gitu. Nah ada momen yang kayak bikin aku tercengang itu adalah, maaf ya ini agak terdengar matre sih cuman waktu itu sa waktu SMA <laughs>
Mhm. Oh. Mhm. Iya. Oh. <laughs> Iya. Oh. Iya, nggak apa-apa santai, santai. Normal. <chuckles>
tuh waktu SMA, dia kita itu kayak triple date gitu loh, ke salah satu, eee, kayak ibarat festival ya, yang ada kayak bianglala, terus ada komedi putar gitu-gitu. Nah terus kita kesana, ternyata masuknya aja itu mahal banget ya kayak 200.000 gitu per orang gitu, itu pun belum termasuk, eee, mainannya. Terus waktu triple date itu orang-orang itu kayak, mmm, apa, nggak punya uang pada kayak, "Aduh, eee, habis nih uangku," ya wajar ya karena anak SMA. Terus dia itu kayak ada gentlemen-nya gitu loh bilang kayak, "Udah udah ini aku bayarin kalian semua," gitu terus kayak terpaku, <chuckles> kayak terpana gitu kayak, "wow," gitu kan di depan iya dia gitu di depan teman-temannya dan di depan teman-temanku gitu kayak, <tsk> "Mantap nih," gitu. Jadi itu sih yang bikin teringat, kan jadi ini valid banget nih informasinya.
Iya. Mhm. Iya. Waduh. <chuckles> Iya, wow. Iya. Mmm. Oh jadi bener-bener valid nih ya, jadinya makanya kamu kesengsem sampai sekarang gitu. <laughs> Nah, eh iya.
Iya bener. Bener! bener bener, jadi kayak sulit move on banget nih.
Terngiang-ngiang si dia terus. Udah ini nggak sih, eee, pernah nyobain, tanya kabar langsung gitu? Eee, jangan dulu personal, eee, misalkan DM dulu kan kalau chat itu terlalu personal ya chat WA itu, nah DM aja kan di media sosial atau enggak komentar-komentar gitu, eee, kita lihat, apa dia bereaksi nggak dengan komentar, eee, yang kita sematkan di postingannya dia gitu, pernah nggak?
Iya. Mmm. Heeh heeh. Heeh. Iya iya iya. Mmm. Mhm mhm, mmm, sebenernya belum pernah ya soalnya kayak, aku tuh tipean yang gengsi banget tuh kayak sulit gitu. <chuckles>
<laughs> Aduh.
Iya, agak sulit ya. Jadi kayak, sebenernya memang, mmm, dan aku nggak tahu sih ini apakah aku ada harapan ya untuk balik lagi ke dia gitu tapi menurutmu ada nggak aku harapan balik lagi ke dia gitu?
Mhm. Nah kalau, eee, harapannya ada atau enggak kan tergantung kondisinya dia kan? Nah makanya itu kita sekarang harus ngecek kamu tuh, eee, cari kebenaran saat ini si dia udah sama yang lain atau masih sendiri nih, nah kalau misalkan masih sendiri baru, eee, kamu harus berani, ibarat kata kan kamu harus perjuangkan perasaan kamu karena kamu juga dulu yang tiba-tiba mengakhiri gitu kan? Nah makanya iya, makanya kamu juga, eee, harus, eee, memberanikan diri untuk mengawali lagi ibarat kata untuk, permintaan maaf dulu tiba-tiba mutusin gitu, jadi harus ada usahanya yang lebih gitulah, eee, kalau misalkan bener dia kosong nih ya udah jalan terus gitu, eee, kejar gitu kalau bisa kalau misalkan dia mau ya syukur alhamdulillah kalau enggak ya mau gimana lagi kan? Eee, itu resiko gitu, mhm.
Oke. <snorts> Iya bener juga sih. Mhm. Oke oke. Iya ya. Mmm. Iya iya, bener juga sih kayak, aku harus berani ya berarti karena jujur aja sih kayak aku sengebet itu gitu loh balikan sama dia tuh kayak, <laughs> setiap malam ya aku tuh mimpi kayak balikan sama dia gitu agak, agak aneh terus bangun-bangun waktu tau nggak balikan itu sedih gitu. Jadi kayak, aku rasa, eee, jawaban kamu dan saran kamu nih tepat banget sih kayak, kamu menyadarkan aku bahwa aku tuh nggak boleh gengsi ya, bahwa aku tuh kayaknya emang harus diperjuangkan kan? Jadi, menurut kamu berarti ini nggak salah ya kalau misalnya cewek yang deketin balikan duluan?
<laughs> <laughs> Heeh. Iya dong. Enggak dong, kan itu sebagai permintaan maaf kamu wang yang waktu itu tiba-tiba mutusin. Kenapa coba kamu mutusin, kan itu kan permasalahannya adalah seperti itu. Jadi dia juga heran kenapa kamu mutusin. Nah, di sinilah momen kamu buat, eee, meminta maaf. Eee, kalau bisa dia maafin ya bisa balikan, syukur-syukur gitu, lebih bagus, poin dapet banget gitu kamu bisa balikan lagi sama dia. Tapi ya gitu, eee, cari du cari tahu dulu infonya. Nah kalau beneran bisa, masuklah, gitu.
Ya. Mmm. Iya iya iya. Mmm. Tapi kalau misalnya udah 5 bulan putus kan, jadi kayak maksudnya, mmm, waktu itu kan udah hubungannya 8 bulan, 7 bulan gitu. Terus ini tuh dari waktu putus udah selesai 5 bulan gitu. Menurutmu aneh nggak kalau misalnya baru sekarang minta maafnya?
Mhm. Mhm. Iya. Ya enggak sih. Kan baru ini, baru refleksi. Gitu kan? Kalau refleksi or orang tuh, tiap orang beda-beda fasenya. Ada yang cepet, ada yang lama banget. Dan 5 bulan tuh bukan waktu yang, eee, cepet atau lama, tergantung gitu tergantung kebutuhan. Jadi ya sah-sah aja. Jadi intinya mah kamu harus berjuang yang ekstra sih kalau sekarang mau balikan lagi.
Hmm. Iya iya iya. Mmm. Iya sih. Wah. Iya sih, iya juga ya. Ini aku merasa tercerahkan banget sih dan aku ngerasa semangat nih untuk ngajak balikan lagi. Mungkin bisa ya aku terapkan langsung gitu. Dan aku ngerasa lega banget sih, jujur. Karena aku kira, eee, stalking akun media sosial mantan itu aneh ya, tapi ternyata nggak aneh juga ya.
<laughs> Semangat. Nggak anek juga kalau mau balikan lagi.
Mmm, hmm. Ya ya ya. Oke deh. Coba aku perlahan-lahan ya coba saran dari kamu. Makasih banyak ya.
Ih, sama-sama.